जी, बिल्कुल अ, मैं आपके विचार सहमत हूँ, पर, मुझे लगता है कि तक अ, अगर हमें अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करना है, तो भी हम तकनीकी कुछ तकनीकी गैजेट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि, आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा अ, कुछ स्मार्टवॉचेज़ आ गई हैं, जिनमें स्लीप ट्रैकिंग फीचर होता है। कुछ बैंड्स आते हैं, तो ये जो हमारी नींद की गहराई होती है और ह्रदय गति, इन सबको ट्रैक करते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी नींद की गुणवत्ता कितनी थी, और कहाँ-कहाँ हम जो है, बेहतर कर सकते हैं।
हाँ। हाँ।
और, साथ में कुछ मोबाइल ऐप्स भी आजकल आपने देखे होंगे कि अ, मार्केट में आ गए हैं।
हाँ, हाँ।
तो, ये भी हमारे स्लीप पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। और तो, आपको क्या लगता है कि, ये जो मोबाइल ऐप्स आ गए हैं या फिर ये स्मार्टवॉचेज़ वगैरह हैं तो, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हुँ, हुँ।
हाँ। अ, देखिए मेरे हिसाब से अ, देखिए कोई भी गैजेट या कोई भी नई टेक्नोलॉज़ी आई है, तो वो इंसान की अ अ, दैनिक जीवन में मदद करने के लिए बनी है। लेकिन हमने क्या किया है कि उसका एक अ, ह्यूमन नेचर होता है कि हम उसका इस्तेमाल अ, दिए हुए निर्धारित समय से या फिर जितना अ, स अ, करना चाहिए उससे हम ज़्यादा ही उपयोग करते हैं। तो अ, कोई-सी भी चीज़ देखिए अ, स्मार्टवॉच भी बनी है, अच्छे के लिए बनी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अ, यूज़ करना कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, आप चाहे तो अ, कई डॉक्यूमेंटरीज़ इ इस पे बेस्ड हैं या फिर कई अ, बीबीसी में भी पब्लिश हुआ था, कि भाई डिजिटल वॉच का जो ट्रैक करती है आपके शरीर को, उसके कई दुष्प्रभाव भी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि र मैं मानता हूँ आपकी बात कि हाँ, कुछ अ, गैजेट्स जो बने हैं, हमारी अ, नींद में की गुणवत्ता में सुधार के लिए ही अ, हालाँकि वो कुछ गुणवत्ता तो प्रदान करते हैं, लेकिन स साथ में अ, अपने साथ कुछ दुष्प्रभाव भी लाते हैं, जिनका सेहत पे अ, डायरेक्टली तो ना सही, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली फ़र्क ज़रूर और वो ज़रूर पड़ता है उसपे। हुँ।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने अ, उनका अगर हम एक लिमिट के अंदर ही इस्तेमाल करें, तो ये हमारी अ, सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि जिनको हमें छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना अ, रात भर या फिर देर रात तक वीडियोज़ देखना। और कुछ लोग जो है काफ़ी रात तक अ, चैटिंग करते रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं। तो इन आदतों से भी क्या होता है कि दिमाग सक्रिय रहता है, तो इससे जो हमारा मन है, जो दिमाग है वो शांत नहीं हो पाता है, तो इन सब चीज़ों से भी हमें जो है सोने में ही एक परेशानी होती है।
बिल्कुल। हाँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ।
और इन सब ची आदतों को अगर हम थोड़ा अ, कम करने का प्रयास करें, तो हम बिल्कुल अ, जो है इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। और कुछ घरेलू आदतें भी जैसा आपने बताया कि अ
कंट्रोल में करें। जी। हाँ।
हम अपना समय निर्धारित कर सकते हैं, तय समय कि हम इस दे इस समय ही सोएँगे और ख़ासकर मुझे लगता है भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे अ, स्लीपिंग साइकिल पर, अगर हम हल्का भोजन करें रात को, तो वो भी बेहतर रहेगा।
हाँ।

बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है कि जैसे अगर हम सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले ही थोड़ी हमें दूरी बना ली चाहिए स्क्रीन से। कम से कम 1 घंटा पहले ताकि जो हमा अ, हमारे भी दिमाग है वो रिलैक्स हो जाए और उसको थोड़ा रिलैक्स होने का समय मिले और इसके अलावा अगर हम रात में अंधेरे में फ़ोन चला रहे हैं, तो हमें अ, ब्लू लाइट फ़िल्टर अ, यूज़ करना चाहिए ताकि क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो हमारी आँख आँखों के लिए और दिमाग के लिए दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। तो उससे हमें बचना चाहिए। साथ में अ
हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कु
जब भी ज़रू जब ज़रूरत हो तभी हमें अ, इन गैजेट्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इनका यूज़ करना हमारा हमारे लिए नुकसानदायक ही है और
बिल्कुल।
अगर हम चाहते हैं कि हमें नींद बढ़िया आए तो मुझे लगता है कि नींद से पहले हम थोड़ी अ, कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं जिससे तो हमारा मन है वो थोड़ा शांत हो। जैसे कि हम कुछ अ, अपना पसंद का संगीत सुन सकते हैं जो कि थोड़ा अ, शांत हो या कोई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। या फिर अपने जो विचार हैं वो हम किसी अ, डायरी में लिख सकते हैं। या थोड़ा हल्का-हल्का ध्यान कर सकते हैं और जी। तो आपका और कुछ अ, हुँ।
हाँ, हाँ। जी। जी, जी। सही कहा आपने। अ, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अ, लेकिन देखिए म्यूज़िक सुनने की बात पे थोड़ा-सा मुझको ये लगता है कि भई म्यूज़िक सुनने के लिए भी आपको कोई गैजेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चाहे तो आप अपने फ़ोन में करें या तो किसी डिजिटल ऑडियो स्पीकर या उसमें करें तो भी आप किसी गैजेट का ही उपयोग कर रहे हैं और मुझको लगता है कि कहीं न कहीं वो भी अ, नुकसानदेह ही होगा अगर हम रोज़ के दिनचर्या में उसको शामिल कर लें कि भाई सोने से पहले अगर 1 घंटे गाने सुन रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं आपकी सेहत पे असर डालेगा ही डालेगा। अ, बजाए इसके मुझे लगता है कि प्राकृतिक कुछ उपाय आज़माने चाहिए अ, जैसे कि आप सोने से पहले अ, अपने हाथ-पैर ठंडे पानी से धुल लें और चेहरे पे भी अ, ठंडे पानी के कुछ छींटे मार के ताकि दिन की थकान या कहीं से भी आप बाहर से आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा रिलैक्स भी महसूस हो जाए। तो मुझे लगता है कि इससे भी सोने में बहुत आसानी मिलेगी और अ, हो सके तो अ, ज़रूरत से ज़्यादा ऊँचा तकिया नहीं लगाना चाहिए इंसान को, क्योंकि कई बार होता है कि हम टेक लगा के या अ, फ़ोन अपना चलाने के चक्कर में अ, वो उसका अ अ, ज़्यादा बड़े आकार का तकिया लगा लेते हैं। तो अ अ, सोने की जगह समतल होनी चाहिए और एक नॉर्मल अ, साइज़ का तकिया होना चाहिए तो भी उससे आसानी मिलेगी एक अच्छी नींद पूरी होने में। जी।

उससे हमें नींद भी बेहतर आएगी और हमारे अ, शरीर पर से कुछ ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे। हुँ।
बिल्कुल। यही अ, सही तरीका होगा और देखिए अ, तकनीकी गैजेट्स ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन अगर उनका सही समय और सीमित उपयोग ना हो, तो नींद जैसे अ, मतलब अ, पहलू पे बड़ा नुकसान पहुँचता है, नीद जैसे कार्य पे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम डिजिटल डिसिप्लिन बनाएँ और अपने शरीर और दिमाग को भी अ, ऑफलाइन समय दें, तो वो बेहतर रहेगा इंसान के लिए।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो तकनीकी गैजेट्स हैं, इनका आविष्कार जो है वो करा तो अ, इंसान के फ़ायदे के लिए गया है। बट ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें इनके दुष्परिणाम परिणामों को भी समझना चाहिए और हम इनका अगर सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं जैसे कि अ

जी, बिल्कुल, आपने सही कहा और ख़ासकर जो आपने बात अभी करी अ, सोशल मीडिया ऐप्स की, जो कि आजकल आ गए हैं। तो, उनकी जो अ, एल्गोरिदम है वो यही है कि कैसे जो है, एक यूज़र को चारे ज़्यादा अपने ऐप पर अ, उनको रिटेन किया जाए। अ, उनका समय अ, एक तरह से व्यर्थ किया जाए, तो उनकी एल्गोरिदम इसी एक पर चलती है। तो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रिकमेंडेशंस वग़ैरह है, उसको ऑफ कर सकते हैं। ताकि जो है हम उस चक्कर में फँस ना जाएँ, क्योंकि उसी के चक्कर में क्या है कि हम एक के बाद दूसरी रील या वीडियो देखते रहते हैं और जो अपना समय जो है अ, व्यर्थ करते रहते हैं, और
<coughs> हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ।
इससे काफ़ी ज़्यादा जो है अ, हमारी जो नींद की गुणवत्ता है और बहुत सारी अ, हमें तो दुष्परिणाम अ, झेलने पड़तें हैं। तो जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ख़ासतौर अगर हम ज़्यादा अ, इस्तेमाल करते हैं अ, डिजिटल स्क्रीन का या गैजेट्स का, ख़ासकर लैपटॉप या मोबाइल तो इससे हमारी जो अ आँखों में भी हमें काफ़ी अ, परेशानी हो सकती है, आँखों की रोशनी पर भी ये काफ़ी असर डालते हैं। और, इससे हमें अ, काफ़ी थकान भी होती है, जी, तो नींद से पहले हमें ये बिल्कुल अ, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम जो है सोशल मीडिया से जितना दूर रहें, उतना बेहतर है और सोने से 1 घंटा पहले कम से कम तो फ़ोन को थोड़ा अलग अपने से अलग रखी दें। ताकि अ, हमारी जो नींद की गुणवत्ता है वो थोड़ी बेहतर रहें, पर कुछ लोग जो है अ
बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल।
अ, रीडिंग का सहारा लेते हैं। अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए रात को कुछ पढ़ के अ, वो चाहते हैं कि वो नींद ले। तो, अब सब अब आजकल क्या हो गया कि जैसे कुछ ऐप्स आ गए हैं, जिन जिनमें हम जो है ऑनलाइन अ, बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो आपके अनुसार वो क्या गलत है या क्या वो भी नींद की गुणवत्ता को ख़ाराब करता है, क्योंकि उसमें भी हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं?
हाँ, हाँ। अम, देखिए, ब बिल्कुल अ, पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि देखिए जिस चीज़ में अ, सिंपल अ, व ट्रेडिशनल चीज़ों से काम हो सकता है, उन चीज़ों में गैजेट्स का सहारा लेना कहीं से सही नहीं है। अ, देखिए जहाँ पे क पढ़ने की बात कही आपने, तो किंडल और बहुत सारे के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। अ, ये पूरी तरह कमर्शियलाइज़ कंपनी की तरफ़ से एक बिज़नेस का एक मॉड्यूल है। अ, पहले के टाइम पे जब ये नहीं ये नहीं होते थे तब भी लोग किताबें पढ़ते ही थे, बुक्स पढ़ते ही थे। तो, मुझे लगता है कि अगर अ, पढ़ना ही है किसी को, तो बजाय डिजिटल अ, कोई टू अ, वो एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से बेहतर है कि, आप सिंपल अ, काम दोनों ही केस में सेम होगा। आप नॉर्मल किताब भी बाज़ार से खरीदें या फिर मार्केट्स ले आएँ, नॉर्मल किताब भी आप ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे, उससे भी आपको सोने में अ, मदद मिलेगी। अगर आपको पढ़ना ही है कुछ तो, बजाय कि क्योंकि देखिए, आपका स्क्रीन टाइम तो बढ़ेगा ही ना, तो वो कहीं न कहीं आपको असर डालेगा, अगर आप किंडल पे या उम, फ़ोन पे या किसी भी अ, प्लेट प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप डिजिटली अगर पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो आपका स्क्रीन टाइम और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं असर डालेगा, तो बल्कि ट्रेडिशनल चीज़ें मेरे हिसाब से इन चीज़ों में ज़्यादा कारगर हैं।